بُصّ يعني أنا بالنسبة لي ساعات واحد مثلًا لسّه مخلّف، منزّل صورة ابنه، آآ متصورين صورة عائلية فالابن طالع فيها ما عنديش مشكلة، أنا مشكلتي بقى بتبان لمّا يبتدوا يستغلّوا الأطفال دُول ويسلّعوهم، يعملوهم سلعة.
آه هو ال هو ده ال المحتوى بتاعه، العيّل ده.
م بالضبط، آه، فيعني د ده طفل من حقّه يعيش طُفولته، لأ أنت خلّيته خلاص blogger، والناس بيبعتوا لك هدوم ليه، ويودّوكم فسح، ويعملوا لكم مش عارف إيه، فالطفل بيفقد طُفولته، يعني هو المفروض الفترة دي ما يبقاش بقى في ضغوطات إن هو يتكلّم بقى بطريقة معيّنة، ويلبس بطريقة معيّنة، ويطلع قدّام الكاميرا شكرًا لمش عارف مين اللي بَعت لي إيه، و فلأ أنا ض ضد الموضوع ده.
لأ صعب، صعب أوي، صعب أوي، يعني يَمَلّوا الطفل ولو ولو غِلِط ممكن يعاقبوه، يعني اللي هو أنت إزاي ما قُلتش في الفيديو الكلام ده؟ وإزاي ما عملتش أداء كويس قدّام الكاميرا؟ و
بالضبط آه. بالضبط، وتلاقي العيلة كلّها أصلًا م متسمية على اسم الطفل ده، <chuckles> يعني في مثلًا واحدة بتطلع اسمها أم خالد، وأبوه أبو خالد، وأخوه أخو خالد، فالعيلة كلّها عيلة خالد، طَب ما خالد ده ما فين حياته؟ أنت الطفل ده أنت دمّرت له حياته، إن هو خلاص هو حياته إن هو قدّام الكاميرا، والناس بقى اللي يتّريَق، الناس ما بيبقاش بقى عندها خلاص ما أنت أنت اللي سمحت إن ابنك صورته يتنشر، يقول لك ده الواد ما تخين، ده ال مش عارف ما بيبطّلش أكل، ده وهو الطفل يقرا الكلام ده، والعيال بقى في المدرسة هتعرفوه، آه يقولوا له ده مش أنت آه أنت أمك بتطلع على ال النت، أنت ويبقوا عارفين بقى مامته، عارفين ابوه، وعارفين في بيتهم، وعارفين أكلوا إيه امبارح، فلا طبعًا أنا ضد الموضوع ده مِيّة في المِيّة.
<laughs> إمم. <laughs> مشكلة آه، يتنمروا عليه أو كده، آه. يا نهار أبيض! ده ن تخيّل تيجي تاني يوم المدرسة يقول لها أخبار الكفتة إيه امبارح؟ مش عارف إيه، <laughs> مشكلة والله <laughs> ده مش طبيعي فعلًا، يعني لمّا الواحد يتخيّل الموضوع كده عملي حَس إنّه إيه الكارثة اللي هو فيها دي؟ خالد ده ضايع. آآ كنت عايز أسألك على موضوع أنت قُلت إنّك مش بتؤمن في الحسد أوي، والّا قصدك يعني مش كلّ حاجة هنلبّسها للحسد، لإن يعني أنت ما شُفتش نماذج إن حد ينشر صورة ابنه، أو ح أو ابن جميل أو كذا يطلع في فيديو أو بتاع وبعدين يحصل له حاجة أو يتحسد أو كده، يعني هل ما شُفتش النماذج دِيّة، والّا قصدك إيه بالضبط عن الحسد يعني؟
آه، <laughs> آه حاجة صعبة فعلًا، آه. <chuckles>